Et oui, c'est ça, heu, alors, la bonne chose à propos de la finance de marché, c'est que les marchés sont fermés le week-end, donc il n'y a pas de travail le week-end. Ça c'est c'est le le le gros point positif, heu, mais par contre, ouais, la semaine, heu, c'était, heu, bah, je commençais à 7:30 et puis après c'était boulot jusqu'à deux deux, 03:00 du matin
Ah oui, oui. C'est juste. Mmh mh. Oui. Waouh. Ah oui, quand même.
et après, heu, bah, dodo et et repeat <chuckles> comme ça en boucle, pendant 5 jours.
Ben et puis, heu, bah, oui mais heu, dodo, oui je veux bien, mais c'était pas beaucoup d'heures quand même tes heures de sommeil.
C'était pas beaucoup d'heures. J'ai la chance de pas avoir besoin de beaucoup dormir, mais quand même, c'est, heu, moi ce qui m'a manqué, c'est, heu, c'est d'avoir un peu du temps à moi parce que concrètement, heu, je mangeais à mon bureau, heu, le mi le matin, midi et soir et le soir je rentrais. Je m'accordais, heu, 30 minutes, heu
Beh, oui, oui. Et oui. Mmh mh.